Oke, menarik menarik. Mhm.
Dan dari dari pencatatan itu aku sampai nanya, "Kok bisa?" Oh, yang ini karena mungkin, eee, ditinggalkan oleh salah satu, apa? Istrinya meninggal, terus akhirnya dia menikah lagi, ada yang memang pisah, ada juga yang, eee eee, ada beberapa kasus lah sampai di kakekku gitu, dan itu udah tercatat semua, kayak "Oh ya ternyata keluargaku cukup begini ya," dan aku sempet nanya sih ke mama, akhirnya waktu itu setelah pencarian ini ya, "Mah
Mmm. Oh gitu. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm.
aku kan ngeliat kerut keturunan keluargaku ini bisa dibilang ada beberapa yang menikahnya 2 kali. Papa pernah enggak sih niatan untuk menikah 2 kali?" Dan akhirnya aku mendapatkan penjelasan yang cukup mengagetkan. Mamaku bilang, "Sebenarnya papamu itu ada niatan mau menikah 2 kali. <chuckles> Cuma terhambat karena tiba-tiba sakit. Dan dan inilah yang akhirnya dia berjuang dengan penyakitnya dan dia enggak jadi menikah."
Mhm. Mmm. Oh, ya. <chuckles> Mhm. Oh. Oke Mmm. Mmm mmm, tapi menikah 2 kali itu apakah termasuk ke dalam, eee, apa ya, tradisi atau menjadi satu, ya misal ada ajaran yang, <sucks teeth> eee, apa sih, ya hikmah tertentulah ya, misalnya da dalam, eee, kepercayaan keluargamu gitu atau memang karena, nih b oh atau memang karena ye, oh. a atau memang karena polanya begitu kali ya dari tadi, buyut-buyutmu gitu? <laughs> Makan mood, gitu.
Iya iya. Oh enggak enggak enggak enggak, sama sekali enggak ada sama sekali enggak ada sama sekali enggak ada. Nah, itu enggak ngerti tuh nah itu enggak ngerti tuh. Nah ca sebenernya sih bikin, bikin aku jadi takut ya, maksudnya jangan sampe deh kayaknya, aduh ribet nih, gitu. <laughs>
<chuckles> <chuckles> <laughs> Oke. Ngerti ngerti, <chuckles> oke, terus terus? <sucks teeth> Itu ya, itu fakta yang <clicks tongue> mengagetkanmu, gitu ya. Mhm mhm.
Iya yang aku temukan, iya 1 ya itu yang mengagetkan dan yang kedua akhirnya aku tuh bisa, bisa ngelihat bagaimana keluarga ini bertumbuh, gitu. Bahwa memang, eee, aku mengerti kenapa p ayahku itu membesarkanku bukan di kampung ini.
Mmm.
Karena mungkin secara keturunan keluargaku itu cukup keras dan tegas, gitu. Dan pokoknya apa yang dimaui oleh orang yang paling tua harus diikuti. Dan untungnya aku tidak dibesarkan di kelu di lingkungan yang seperti itu, lingkungan keluarga seperti itu. Sehingga membuatku cukup berbeda.
Oh. Mhm. Oke. Mmm.

Kemudian, ada satu waktu di mana aku merantau di Sulawesi dan aku mendengarkan kabar kalau ayahku dipanggil oleh Tuhan. Jadi
Mmm, oke. Mmm, oke. Terus berduka heeh, iyup.
Iya, waktu itu, eee, aku harus pulang. Tapi di perjalanan ketika aku sampai di bandara, mamaku menghubungi dengan bilang, "Kamu akan lama ya, di sini, karena saatnya kamu mengenal keluargamu lebih dalam." Karena memang secara adat keluarga, aku adalah anak paling tertua atau paling besar, di mana aku harus belajar tentang keluargaku seperti apa, gitu. Karena untuk adat Batak, kalau yang anak laki-laki paling tua dan membawa marga, itu harus tahu keluarganya seperti apa asal-usulnya.
Mhm. Mmm. Hmm. Mhm. Oke oke oke, it mhm.
Mhm, maka dari itu, eee, aku mempersiapkan diri, untuk mungkin, eee, kayak nyia nyiapin buku ya. Aku beli buku akhirnya di bandara, beli buku, beli pulpen untuk bisa nyatet buku tulis, untuk bisa nyatet di sana. Iya, mhm.
Buku apa nih? Oh buku tu oh, oh gitu. Persiapanmu sampai begitu, gitu, emang seserius itu ya, waktu itu, untuk bisa kembali m mengetahui informasi tentang keluarga, gitu ya?
Iya. Eee. Betul banget, karena aku masih ingat, eee, di situ aku tuh, di secara pencatatan keluarga, aku sudah keturunan ke-15, satu. Kedua di mana mamaku bilang, aku harus mencari aset keluargaku ada di mana semua. Karena yang yang tahu itu sebenarnya keluarga besar, tapi kan mamaku kan tidak boleh tahu. Jadi yang tahu hanya boleh aku. Jadi memang harus mempersiapkan diri. Dan terakhir memang aku udah jalan dari Sulawesi ini, udah ada niat mau menikahi seorang perempuan. Jadi, memang, eee, ada ada niatanlah, untuk bisa tahu keluargaku seperti apa, dan informasi ini akan aku bawa ke Sulawesi. Kalau untuk mencari orang Batak di sekitaran Sulawesi ini, untuk bisa ngebantu, untuk aku bisa menikah, gitu.
Oh, oke. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm, oke. Mhm.

Wah, itu temuan yang sangat, eee, ini ya, sangat berarti gitu ya.
Benar banget, jadi aku kayak ngerasa, "Oh, ternyata keluargaku begini ya, untunglah aku dibesarkannya nggak di sini. Kalau dibesarkan di sini, waduh gimana dong?" <chuckles>
Heeh. Mhm, hmm, hmm. Mmm. Tapi, eee, ketika mamamu minta untuk hal itu, itu, eee, awalnya kamu menyambutnya gimana sih? Maksudnya kamu memang melihat itu sesuatu yang pentingkah atau ada akhirnya berubah gitu? Eh.
Oh ya, itu penting banget, penting banget. Karena kan aku niatnya memang membuat menikah ya. Jadi iya, jadi memang awalnya kan untuk untuk pencatatan, sebenarnya cuman pencatatan. Tapi pada akhirnya aku menemukan hal yang sangat mendalam bahwa keluargaku tuh seperti apa, budayanya bagaimana, dan bagaimana caranya mereka berpikir ya. Yang akhirnya aku ngerasa, "Pantesan aku ini besar dianggap berbeda oleh keluarga." Jadi, beberapa kali memang waktu aku masih
Oh, ya, ya, ya, betul. Mhm. Mhm. Hmm. Mmm.
masih sekolah keluargaku tuh selalu bilang, "Kamu tuh kayak tidak seperti keluarga ini, enggak pernah marah, enggak pernah ada perdebatan yang cukup keras." Karena keluargaku tuh kalau kalau ada pertemuan keluarga, itu enggak pernah lepas dari perdebatan. Jadi pasti ada yang berdebat tuh. Dari hal sederhana, cuma memilih air mineral mana yang lebih bagus, itu bisa terjadi perdebatan 2 jam antar keluarga. Nah, nah ku aku tuh nggak nggak nggak pernah ada dalam perdebatan itu, dan aku selalu dibilang sama keluarga kayak, "Kamu tuh keturunan keluarga kita atau bukan sih? Kok nggak pernah sih aku mendengar suaramu yang lebih besar?" Kayak, akhirnya aku ngerti. Oh, ternyata mungkin karena aku dibesarkan dari lingkungan yang berbeda kali ya, makanya bisa tumbuh jadi manusia yang seperti ini gitu, dan bersyukur sih.
Hmm. Iya. Mhm. Oh. Oh, oke, oke. Mmm, mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Oke, itu hikmah perjalanan yang betul-betul membuka ini banget ya, eee, <sucks teeth> pemikiran banget ya. Eee, perspektif baru juga mungkin kamu memandang hidupmu sendiri gitu. Wow, itu eee, wow, itu satu kesempatan yang ini sih gak semua orang juga ya bisa b mungkin bisa tahu gitu sampai ke akar-akar keluarganya. Iya, itu satu keberuntungan. Ini, eee, thank you banget loh udah mau berbagi dan cerita tentang, eee, perjalananmu menemukan akar keluarga gitu kan. Yang banyak inspirasi juga nih buat aku. Thank you banget loh udah, eee, ngasih waktunya!
Iya. Banyak banget. Betul, betul banget. Betul banget. Iya lagi. <laughs> Iya. Sama-sama. <chuckles> Iya, sama-sama. Semoga di lain waktu dan kesempatan aku bisa ngobrol lagi sama kamu ya. Dengan cerita yang lain mungkin yang pastinya menarik karena kamu orang yang cukup asik dan baik dalam ngobrol ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.
Amin amin. Thank you, iya sampai jum

Mmm, oke berarti jadi perjalanan itu, eee, banyak mengandung ini ya apa sih tujuan gitu ya, eee, sekaligus gitu, mmm.
Betul. Iya. Jadi waktu itu aku datang kesana, mengikuti acara adat ya. Kemudian sampai prosesinya selesai, Ayahku dikebumikan, baru deh, habis itu, eee, 2 hari setelahnya, orang tuaku tuh du Mamaku udah mulai manggil kayak ngajak aku untuk, "Yuk, kita keliling kampung" dimana keluarga ternyata keluarga besarku itu, tumbuh besar di kampung itu, sejak nenek buyutku. Nah, rumahnya masih ada, dan sudah ditinggalkan oleh keluarga jauh
Mhm? Mhm. Mhm. M Oh gitu oke.
jadi aku pergi ke sana, aku belum pernah melihat, eee, rumahnya dan aku ketemu. Aku ngelihat rumahnya, ngelihat kondisi rumahnya yang masih sangat dirawat, oleh keluarga jauh tersebut dan keluarga itu juga mengingat aku. Karena aku pernah dibawa ke situ waktu masih kecil, tapi aku nggak tahu mereka ini siapa. Nah dari situ tuh, aku mulai cari informasi, eee, keluargaku ini, datang dari mana. Terus keluargaku ini seperti apa
Mhm. Iya. Mmm.
dan dikenalnya bagaimana dan ternyata memang keluargaku ini adalah, salah satu keluarga yang dihormati di kampung itu. Karena
Oh oke, iya, kenapa?
di tahun 50-an kakek buyutku itu, adalah seorang pengusaha
Mhm?
awalnya pengusaha sawit, di jaman itu yang memang belum banyak, ada kebun sawit. Nah dari situlah
Mmm. Mmm.
eee, kakekku dibesarkan. Tapi kakekku ternyata, eee, secara pendidikan kurang ya, sehingga dia tuh kebetulan, dijodohkan sama nenekku, yang dimana nenekku ini adalah seorang pebisnis muda waktu itu.
Oh berarti, eee, se
Bisnis pebisnis pertanian.
Sama-sama bisnis berarti ya? Sama-sama memang, eee, pengusaha? Oke.
Iya, jadi kakekku sama kakekku sama, e kakek buyutku sama nenekku ini kenalnya begitu. Jadi kayak dijodohkanlah, mereka dijodohkan. Dan, ternyata usaha ini, semuanya atas nama kakekku
Mmm, oke. Mhm mhm.
dan atas nama nenekku. Yang dimana, di dalam di dalam suratnya itu sudah ditulis bahwa, kalau aku lahir, semuanya itu akan akan jadi asetku
Oke.
gitu. Jadi ketika
Oh, oke, eee, se sebentar, pok berarti, eee, asetmu karena posisi kamu adalah sebagai anak pertama dari gitu ya? Atau oh oke oke oke, gitu. Dari cucu pertama itu kamu baru tahu saat itu? Oke, wow, mhm.
Mmm? Iya, dari dari cucu pertama, gitu. Mhm. Baru tahu terus aku mulai, tanya tetangga sekitar "Bagaimanakah keluargaku ini?" Dan ternyata banyak sekali warga-warga disana kaget, ngelihat, eee, gaya berbicaraku.
Mhm.